なんか最近結構、あの、まあ、世の中が不安定になっているというか、で、紛争であったりとか、あと結構その生成 AI の台頭で、ま、結構じゅうじびじょの、まあ、ホワイトカラー系の仕事のキャリアの構築が結構難しくなってるのかなと思ってまして。
ああ。 はい。
なんか結局何のスキルを磨くであったりとか、どういったポジションにつべきなんだろうなっていうところが正直迷ってるんですよ。
ああ、確かにちょっとそれはなんとなくわかる気がします。
はい。まあ、それこそ、あの、何て言うんですかね、まあ、日本の、ま、大企業であったりとかであれば、まあ、その、ん、ま、社内政治であったり、あとその、ま、その、役職をどうあが上げていくかみたいなところが多分論点になると思うんですけど、なんか一方でそういったキャリアじゃない場合、例えば、まあ、その複数の会社を転職してるだったりとか、あとその、ま、法人営業みたいなところで、まあ、結構、その、なんでしょうね、その、よ傭兵みたいな働き方って言ったらいいんですかね、をしてる場合だと、結構その、大企業でどう生き残っていくかみたいなところの、ま、生存戦略が取れないと思ってまして。
はい。 おお。
いや、この不安定な中でどう過ごしていけばいいんだろうっていうのが正直ま、はい、あの考えてるところでありますね。
なるほど。それに対して僕はその、どうすればいいかとかってあったりしますか？話を聞けばいいかとか、アドバイスをすればいいとかって。
あ、ぜひそうすね、具体的なアドバイスというか、なんこういったマインドでいべりいるべきだよみたいなところがあれば、あの、嬉しいですね。
はい、わかりました。そうですね、結構あのあの今の仕事って何されてるかって伺っても大丈夫でしょうか？
今あの、法人営業で、ま、そマーケティングに関する仕事をやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、はい。 なんで
で、マーケティングに関するっていおっしゃいましたけど、あの、ぐもう少しあの具体的に伺ってもいいですか？
あ、そうですね。それこそあの、ま、営業ではあるんですけども、ま、ある意味あのコンサルタントとしても稼働していて
はい。 あ、コンサルタントなんです
例えば、ま、お客様のその売り上げをどう上げていくかであったりとか。ま、あとその会員数をどう伸ばすかみたいな、結構マーケティングに関する、あの、お題をよくいただくんですけど
はい。 ええ。
じゃあ、それに対して、ま、「こんな施策をやるべきですよ」であったりとか、ま、こんなツールを導入すべきみたいなところのコンサルティング。 と、あとま、そうですね、ま、うどうあの、自社の、ま、あの、僕の会社の売り上げをどう上げていくかみたいなその営業的な動きを求められるっていう大きく2点あるんですね。
ああ。 なるほど。それでその、結構あのなんかこのスキルは足りないなってふうに今のところ感じてるとこってあったりしますか？
まあ、そうですね、スキルというより、結局やっぱ数字をいかに上げるかっていうところがありまして。
ああ、ま、確かに数字が命っていう感じのイメージがありますね。
あ、そうです、そうですよ。ま、いくらその、ま、どれ優れたコンサルティングスキルがあったとしても、やっぱりその、営業職ではあるので。
はい。 ああ。
まあ、どま、なんていうんすかね。あとどうしても結構その、数字というか、競合企業も多かったりするので。
ああ。
結構運の要素も存分にあったりするんですね。
ああ、確かにちょっと運が絡むと結構結構何ていうか、ん、指標を探すのは難しそうだなっていうような印象を感じますね。
ああ、そうですそうです。そう。ほんとにそれこそ自分の力だけではどうしようもない結構失注要因とかもあったりして。
ああ、なるほど。
例えば、あのはい。ここの会社から実は出資を受けているから、ま、この会社を選んだであったりとか。
ああ、そうですね。となると、まあ、運となると結構コントロールしづらいかなというような印象を持つ人が結構多いかもしれないですけども、そうですね。あの、運の、この何て言うんでしょう、こうチャンスをこうより広くする、あの、運のなんでしょう、届く範囲を広げるっていうアプローチもあると思うんですよね。というのも、ちょっとそのなんて言うんでしょう、こうあの、例えばこう、挑戦しないと、こうあの、当たるうん。宝くじ買わないと当たる可能性がないみたいな感じで、こうちょっといろんなものにこう、あの、リーチして、こう、あの、なんでしょうね、当たる可能性を広げていくっていうアプローチもあると思うんですけど、そのあたりどうでしょう？
はいはい。 はいはいはい。 あ、いわゆるその思考回数を増やすみたいな考え方ですかね。
あ、まさにその通りです。ただその思考回数を増やしていっても、あの同じところを繰り返すのではなく、こうあの、ちょっとなんでしょうね、こう、横の広がりと言いますか、こう広くこう、まああの、幸運につながりそうなものをこう、あの、広く、あ、いろんなものを試していってこう、あの、ま、ラッキーをこう、あの、ひろラッキーの可能性を増やしていくっていうアプローチをしていくっていうの、あると思うんですけど、そのあたりどうでしょうか？
はいはいはいはい。 ああ、なるほどなるほど。確かにそうですね。結構その、もう思考回数を増やすこと自体はあのややっていたつもりなんですけど、ま、それこそ、ま、その、なんつかね、ま、ふ縦に掘り下げるじゃなくて、横に、ま、何て言うんすかね、広げるみたいな思考のところがあんまり、そ意識できてなくてと思いまして、ま、ていうのも結構それこそ自分であの、何て言うんですかね、その、お、と問い合わせが来た案件を見て精査してしまうであったりとか、結構そのチャレンジングなマインドがどんどんなくなってしまっていってる。
はい。 はい。 はい。 ああ。 ああ。
ていう現状あるので、結構むさべあの、無意識にそこのなんて言うんですかね、あの横に広げるような活動ができてないんじゃないかなって、いみ、思いましたね。
なるほど。えっとちなみにその結構あの、まあ、生成 AI などの台頭でちょっと、今後、えっとなんでしたっけ？えっと、どのスキルがいいか分からないという風に確かおっしゃってましたね。
あ、そうですそうです。
という風におっしゃったので、えっとあの今後あのちょっと、キャキャリアを変えたいという風に何か考えてたりとかってありますか？
基本的には今やっているような、ま、その法人の営業であったりとかっていうのを考えているのですけども、ま、特にそれが今やっているマーケティングなのか、なんかそれとももっとそのツール、あの、なんですかね、その会社にまあ、えっと形容のツールだったりとかっていう、ま、業種は問わないんですけど、ま、法人営業であればはい、何でもいいかなって考えてます。
はい。 業種は問わない。 えっとその、ほ法人営業のツールとおっしゃいますと、例えばその、どういったものがあったりしますか？
例えば、あの、セールスフォースのような SFA ツールであったりとかっていうのもあると思いますし。はい。ああう。
SFA。 ちょっと存じ上げないので、もう少し詳しく聞いてもいいですか？
ああ、そうですね。それこそ、あの、営業がどんな案件に対応していて、今どんな進捗なのかっていうのを管理するツールであったりとか。
ええ。というのをまあ、ま、え、何でしたっけ？あの、取り入れていきたいとおっしゃってました？
ま、あとははい。 あ、そうですね。ま、そういったもそういったものを売ることも、あの、え、全然視野に入れてますし。
ああ。なるほど。となるとそうですね。まあ、ちょっと、ま、技術的な、ま、知識も結構アップデートしていかないとっていう感じなんですかね。
あ、そうなんですよ。はい。
となると、そうですね、結構その情報収集っていうのも大事になってくると思うので、こうあの情報収集としてあの使えそうなものをこうメディアを探してみるっていうのはどうでしょうか？
はいはいはい。 ああ例えばあれですかね、なんかインターネットのその記事であったりとか、ま、雑誌じゃないですけど、そういった、あの、業界トレンドが分かるようなものをインプットするっていう意味ですかね。
はい。 はい、例えばそのまあユーチューブ例えばですけど、ま、結構いろんな人はあのユーチューブだけでこう情報を取っている人は、ま、比較的多いのかなっていうような印象を受けるんですけども、ま、それだけではなくて、あの結構、あのいろんなこう、例えば SNS であのこの、このエスま、トゥイッターから情報を得るだとか、ま、インスタでとか情報を得るだとかっていう風に、こう、どのじょどの経路から情報を得るかでこう、結構あの情報の質って変わってくると思うんですよね。
はいはいはい。 ああ、なるほど。はいはいはいはい。
なのでその結構その自分の状況に合ったこうツールを選べるように、こうあの情報抜きより適切な情報の経路を選べるように、こう色んなものを、ああて当たってみるっていうのはどうでしょうか？
ふんふんふん。確かになんかその発想を非常にいいと思ってまして、まもちろんそのま、様々なあの個人の方が発信されているので、ま、中にはま、その質の悪い情報もあれば良い情報もあると思うんですよ。ただ、はい、ただなんか結局自分がそれを摂取してみて、なんかどうだったのかであったりとかっていう、じ実験する場所、アウトプットがないと、あの、結構その情報のよ良し悪しだったりとかっていうのは判断できないと思うので、なんかまずはそういった、あの、裾野を広げる的な発想でどんどんその自分が触るメディアであったりとか、そのインフルエンサーであったりとかっていうのを広げていくのは非常にいい視点だなと思いました。
はい。 はい、まさしくおっしゃる通りで、はい。 ああ。 はい。 はい。 はい、まさにそのインフルエンサーも、ま、いいま、結構質の差があると思うんですけども、まさにその何てゆんでしょう、トレンドを知っている人を知るみたいな感じで、こう、あの、どの人にどの人をこう、あの、どの人がこう要人であるというか、まあ、じゅトレンドの要であるかっていうのも結構押さえていくってのも、あの、情報を集める際には結構重要になってくるのかなという風な印象を受けましたが、そのあたりどうでしょうか？
はいはい。 ふんふんふん、ふん。 あ、そうですね。なんか今、お話ししててちょっと若干気づいてしまったんですけど。もうちょっと不安定な、ま、世の中だからこそ、なんか自分がそのポジションを作る側、その発信者側に回って、「ま、こういったものだよ」っていう風なことを作っていくのも、なんか一つ手なのかなと今思いましたね。
はい。 おお。 おお、とおっしゃいますと、その、え、ま、発信者側に回ることで、こう、何て言うんでしょう、ま、少し伺ってもいいですか？
あ、そうです。発信者側に回ることで、例えば自分のその発信経由でお客様を、その捕まえることができたりで、あったりとか
ああ、まさにその自分を宣伝するみたいな、そういったことですか？
あ、そうです、そうです。
あ、確かにそれもいいかもしれないですね、結構
なるほどなるほど。確かに。もちろん
やはりその認知度っていうのはこう、どういった反響においても、こう、ひ一つの指標になると思うので、もしやその方法向もいいと思います。
はいはいはい。 あ、ほんとにありがとうございます。なんかそうですね。なんか全然、今、お話ししててほんと気づけたので、なんかこの、会話しないと生まれないような内容だなとおも今めちゃくちゃ思いました。
あ、良かったです。えっとそうですね。あと、どれぐらいこうリスクを取りたいとかって、何かあったりしますか？
なるほどなるほど、ね。 あ、確かにそれ、リスク非常に難しいと考えてまして
ああ、そうですよね。
なんかはい。今はその、家族とかはいないんですけどいないので、結構チャレンジングなこと、例えば、ベンチャー企業に就職するだったりとか。あと、フリーランスをやってみる、みたいなところっていうのは、全然いけると思うんですけど。やっぱ、自分が結婚して、ぱ、家族ができてってなると、なかなかそれが取りづらいと思うので。こう今が一番チャンズタレチャレンジングな期間かな？っていう風な感覚が今あります。
はい。 はい。 ああ。 そうですね。結構その、まあ、こう、まあ、投資まあ、ちっ投資の話なんですけども。こう、あの、考え方の一つとして、こう、若いうちは結構、あの、ハイリスクハイリターンのものであっても、こう、あの、最終的にはこう、ぬま、長年あるので、最終的にはこう、ハイハイリターンで収束していくっていう、考え方があるんですね。
ふんふん。 はいはいはいはい。
でも、こう歳を取った時にハイリスクハイリターンにすると、ちょっと分散したままになるので。こう歳を取ればちょっと、ローリスクローリターンにどんどん、へんシフトしていくっていう考え方があるらしいんですよ。
はいはいはいはい。
なので、まさしく、あの、ごまあ、あの、若いうちには、あの、リスクを取っていきたいって考え方は、この考え方にも合致しているように感じましたね。
なので、あれですよね。ま、分散をなんていうんすかね、まあ、許容できるっていう意味だと。ま、今日若いうちにもし失敗したとしても、じゃ次は、あの、何て言うんすかね。ま、年齢によると思うんですけど。ま、しっかり、あの、盤石な、あの、ま、会社であったりとか、そのポジションにつくみたいなところを目指していく、っていう考え方で。まあ、今はああ、なるほどなるほど。
はい。 はい。 はい、まさに、え、もうまさに今ど今こそ、あの、リスクを取っていくっていうのも、あの、すごいいい方針なのかなというふうに思いました。
ふんふんふん。なんかあと、難しいのはあれなんですよね。その、リスクを取るっていうのは、ま、理解はできるんですけど。じゃあ自分が、どこまでの覚悟が決まるかみたいなとこで。ま、その危機感とか不安みたいなところの、ちょっと、マインドがちょっと、知れればなと思ってますね。
はい。 <chuckles> マインドですか？と言いますと、その、もう少しどうしたことで知りたいとかってありますか？
ま、正直そのチャレンジする、しなければ分からない、ま、物事をうまくいくかどうか分からないっていうのはあると思うんですけど、ま、一方で自分の感情が、いや、怖いなとか、っていう感情になってしまうっていうところですね。
はい。 ああ、確かに。確かに怖さはありますね。ただそうですね、マインドの方法の一つとして、ちょっと挑戦しなかった方が怖いっていう考え方を持ってみるっていうのはどうでしょうか？
あ、なるほどなるほど。
というのも、こう何も挑戦しなかった自分ってどうなんだろうっていうのを想像してみると、それってある意味、まあ、怖いと思えるかもしれないっていうのは考え方一つとしてあるかもしれないと思いました。
いや、今ちょっとそれを想像してみて、逆に挑戦しなかったら死ぬ前に絶対に後悔しちゃうなって今思いました。
あ、そうですか。なら、ぜひあの後悔しない生き方をしていけいかれたらいいかなというふうに思い思います。
なるほど。 確かに挑戦しなければ現状維持よりひどいですもんね、ある意味。
まあそうですね、そういう見方もあるかもしれないですね。
なるほどなるほど。 わかりました。いや本当にそうですね。ちょっとマインドのところがすごい気になっていて、言語化がすごい難しかったんですけど、めちゃくちゃ勉強になりました。
はい。 あ、参考になったのは良かったです。
いや、良かったです。本当にありがとうございます。ちょっと明日から是非、はい、あの、実践していきたいなと思ってます。
いえ、こちらこそ。 あ、良かったです。いや、本日はちょっといろんな話を聞かせていただいてありがとうございました。
はい、またぜひ、あの、よろしくお願いします。次、へ聞かしてください。
はい、失礼いたします。